Al
Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir?
Ja, schönen guten Abend. Mir geht's gut und dir?
Auch, auch. Äh, ich habe hier meine Katze neben mir liegen, kriege langsam Hunger. Ansonsten alles gut.
Super, das freut mich. Aha. Ach, sehr schön. Gleich gibt's dann Abendessen?
Ja, ich weiß halt noch nicht, was, ne, aber aber wenn, dann
Ja.
bald. <chuckles>
Das macht okay. <laughs>
Kriege nämlich langsam, äh, schon so wieder 'n bisschen Hunger. Ähm, du, sag mal, bist du eigentlich viel in sozialen Medien unterwegs?
Ja. Die Sozialen Medien eigentlich eher weniger. Ähm, also, ich bin ich habe 'n Instagram-Account, da bin ich aber nie wirklich drauf. Äh, ganz alten Facebook-Account noch.
Mhm. Mhm. Mhm.
Ja. Du?
Okay. Ähm, ich bin äh, d also, ich habe zwar noch 'n Facebook-Account, benutze den also, ich habe den eigentlich schon, als ich den hatte, kaum benutzt. Also, als meine als als Facebook noch groß war, habe ich den schon kaum benutzt, weil ich ich war nie 'n Social-Media-Mensch, weil ich nie 'n Social-Mensch war. Äh, ich bin ADHS-Autist. Das heißt, äh, kannst du mich eigentlich jagen mit allem, was da irgendwie mit zu tun hat.
Ja. Ja, genau. Ja. Ja, okay, verstehe ich.
Und das galt dann also, bei bei Facebook war das dann halt auch wirklich nur, äh, äh, äh, um halt, ne, zum Beispiel, wenn man jetzt mal irgendwie 'ne Party machen wollte, um das, äh, dann zu planen, äh, Einladungen erhalten und Einladungen rausschicken. Das war so 90 % von, äh, der Nutzung. Äh, dasselbe also, n nicht dasselbe, aber aber Twitter zum Beispiel habe ich theoretisch auch, habe ich aber auch, äh, äh, nie wirklich genutzt, ähm
Ja. Ja. Ja. Ja. Das ist doch jetzt X, oder?
Ja, da das heißt jetzt X, aber wer nennt es schon X außer Elon Musk? <chuckles> Ähm, und ne, also, ich bin auch bei bei Instagram zum Bei also, beim Twitter habe ich nicht mal konsumiert. Twitter hatte ich nur irgendwann mal gemacht, um da, äh, wenn ich zum Beispiel gestreamt habe, einfach dann so 'ne äh, announcement raushauen zu können. Äh, Instagram ist noch 'n bisschen was anderes. Instagram konsumiere ich, aber ich poste nichts oder so was und, äh, äh, das war's dann auch schon bei mir mit, äh, äh, Social Media. Ich hatte mal auch so 'n TikTok, aber auch da mehr zum Konsumieren.
Ja. Ja, ja, das stimmt schon. Okay. <chuckles> Ja. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Ja.
Und das Letzte wäre dann YouTube, was ich halt auch sehr viel nutze, genauso wie Twitch, aber halt auch nur äh, dieser Tage nur noch konsumieren. Ich habe zwar auch YouTube-Videos gemacht, ich habe auch Twitch-Streams gemacht, aber na ja. Und
Ja, okay. Ja, ich wusste nicht, dass das auch zu Social Media zählt. Also, YouTube, äh, gucke ich mir natürlich auch viel an, äh, aber
Mhm.
ja, konsumiere ich halt auch nur. TikTok hatte ich nie. Äh, Facebook war ziemlich genauso wie bei dir, nur in Gruppen. Früher, das war noch in meiner Schulzeit, da hatten wir halt so 'ne ah, so 'ne Gruppe zusammen, alle Schüler und das war es auch eigentlich. Instagram, ja, ab und zu gucke ich da mal rein, aber nicht wirklich.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm.
Ja und dann WhatsApp, benutze ich halt am meisten.
Stimmt, WhatsApp ist gewissermaßen natürlich auch Social Media. Benutze ich auch am meisten, aber halt hauptsächlich, um entweder mit, äh, meiner Freundin zu schreiben, äh, äh, oder halt mit der mit der äh, äh, mit 'ner Gruppe ähm, oder mit mehreren Gruppen, die ich da habe, fü in die in die ich hinzugefügt wurde. Ähm, aber auch das halt eher selten. Insofern ja, kann man jetzt auch nicht sagen, dass ich, äh, das exzessiv benutzen würde.
Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja, <chuckles> ja, also, für die Standardkommunikation benutze ich das aber jetzt auch nicht, äh
Mhm.
überwiegend, ja. Wie äh, verfolgst du denn Nachrichten auch über Social Media?
Aber grade Gar nicht. Also, ähm
Gar nicht.
ne, d d also, einer der Gründe, warum ich den X-Account oder Twitter-Account hatte, war, dass ich halt mal selbst, äh, als Journalist gearbeitet habe und da dann, äh, ähm, also, als als Video-Game-Journalist und darüber dann halt, äh, äh, auch Ideen für News, äh, dann natürlich hatte, weil natürlich manchmal au ch irgendwelche Insider zum Beispiel da was gepostet haben oder eben die Kanäle von den, äh, Studios oder auch von den von den Entwicklern et cetera pp. und, ähm, einfach um da halt irgendwie aufm Laufenden zu sein.
Ja. Ah interessant. Ja, okay. Ja. Ja.
Das waren aber auch die einzigen Nachrichten, die ich da, äh, konsumiert habe, weil das war ja schon immer und es ist ja nur schlimmer geworden, äh, äh, so dass, äh, diese diese, äh, äh, äh, Nachrichten, die du da so teilweise findest, ja absolut Fake sind, ne? Also, es ist ja es geht da auf keine Kuhhaut mehr, was da teilweise behauptet wird. Also, wenn Trump von „Fake-News“ spricht, meint er zwar die etablierten Medien, äh, äh, äh, weil er sagt, dass eben das n w äh, also, er verdreht halt die Welt, ne? Die etablierten Medien, die berichten schon durchaus ke korrekt, währenddessen eben diese ganzen Fake-News auf Social Media Fake-News sind. Äh, aber in seiner
Okay. Ja. Ja. <snorts> Genau, Herden. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Weil auf Social Media kann halt jeder posten. Also, jeder Idiot lässt da seine Meinung äh, schreibt seine Meinung dann nieder und lässt das so stehen, als wäre das halt 'n Fakt.
Äh Genau, und heutzutage sind das halt nicht mal mehr nur Idioten, sondern es sind ja tatsächlich auch ganz viele, äh, äh, einfach AI-Bots, die dann irgendwelchen Quatsch posten. Und dann alle, die jetzt noch Facebook nutzen, sind halt auch die, äh, perfekte Zielgruppe, weil das sind die Leute, die glauben das dann auch noch. Du hast dann wirklich die offensichtlichsten, äh, Fake-AI-Videos und Fake-AI-Bilder und und und dann gibt's und hast du da trotzdem Millionen von Likes drauf und Kommentare von Leuten, die wirklich ernsthaft denken, dass das echt ist, obwohl's wirklich so obvious ist. Und, <sighs> es ist
Okay, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, das ist schlimm. Und es wird ja nur schlimmer, weil AI ja auch immer besser wird. Da gibt's ja jetzt gerade dieses Modell, was so, a äh
es ist wirklich schlimm. Ja.
richtig gute Videos macht, ne, die man echt kaum noch unterscheiden kann, zumindest nichts zwischen AI und, äh, CGI. Na ja.
Na? Ja. <exhales> Mhm. Ja, das das auf jeden Fall. Äh, äh, äh, insofern einfach grundsätzlich alles with a grain of salt, äh, äh, nehmen. Da hilft es natürlich, wenn man wenn man eben so 'n bisschen Kombinationsgabe und, ähm, Erfahrung und Kenntnis so im Leben hat, äh, äh, was man, glaube ich, in meinem Alter schon 'n bisschen haben sollte, ähm, aber was offenbar auch in 'nem in 'nem höheren Alter wieder verloren geht oder, na ja gut, die Generation, die das halt alles glaubt, die waren ja nie tech-savvy, insofern, äh, äh, ist das vielleicht 'n Grund dafür. <sighs> Es ist ja, aber wie würdest du denn sagen, hat äh, es haben soziale Medien überhaupt unsere Wahrnehmung von Nachrichten verändert?
Ja. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich jetzt ja, also, das, was wir grade schon besprochen haben, dass du halt viel mehr die Meinungen als Fakten hörst und von 'ner viel breiteren Menge. Also, dass hier alles dabei, aus jeder, äh, Bevölkerungsschicht. Und
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
dann gibt's ja auch noch das Thema mit diesen Algorithmen auf den Social-Media-Plattformen, dass dir halt immer n das gezeigt wird, was die glauben, was dich interessiert. Also, was du wie was dich quasi sowieso in deiner Meinung dann bestätigt. Weil du willst ja nicht irgendwas, äh, hören oder lesen, was gegen deine Meinung spricht, sondern was in deiner Meinung ist.
Mhm. Mhm. Mhm.
Äh, und deswegen glaube ich, dass man da so fast in so 'ner Blase lebt und quasi nur das mitbekommt, was man bekommen will und demnach auch, äh, immer extremer in die Richtung gedrückt wird. Oder wie siehst du das?
Mhm. Ja. Äh, würde ich würde ich auf jeden Fall unterstützen. Also, ich glaube, wenn wir über die, äh die die Nachrichtenwahrnehmung in Social Media reden, dann dann dürfen wir nicht nur darüber reden, dass es eben so viel fake ist und so viel falsche Informationen gibt, sondern generell, dass sich, äh, äh oder halt auch mit Meinungen sondern dass sich halt generell auch irgendwo in der Bevölkerung gewandelt hat, was man überhaupt als Nachrichten wahrnimmt. Also, äh, das ist ja das habe ich ja selbst auch als als Redakteur, äh, sehr oft eben gehabt, dass, äh, 'n Post auf Social Media schon, äh, ausreicht für für 'n Nachrichtenartikel. Nicht nur in der Gaming-Welt, wo dann halt, äh, äh, irgendwer zum Beispiel mal f irgend 'n angeblicher Insider schreibt: „Ich vermute übrigens, dass die Playstation 5, äh, äh, äh, in 2 Wochen vorgestellt wird.“ Äh, das ist dann das ist dann schon 'ne News.
Ja. Ja. Ja. Okay, ja. Ja. Ja, okay.
Und, äh, mittlerweile ist es wirklich ja, jeder Influencer gilt ja schon als Promi. Und wenn 'n Influencer jetzt auf Instagram zum Beispiel irgendwie was schreibt, dann ist das gleich auch wieder 'ne News. Ähm, weil sich eben auch durch Social Media gewandelt hat, ähm, was Nachrichten s also, was die eigentlich etablierten Nachrichten, äh, äh, äh, äh, äh, ja, Magazine und Sender und was weiß ich nicht, was es alles gibt, au auch als würdig für Nachrichten empfinden. Weil, äh
Ah, okay. Ja. Ah, okay. Ja. Ja. Okay. Das heißt, viel kleinere Dinge werden jetzt schon als News, äh
einmal also, ent zum
quasi abgerichtet und sind würdig eines, äh, Berichtes zum Beispiel, ne?
zum zum einen viel kleinere Dinge, zum anderen aber auch, äh, äh, werden werden Dinge viel mehr aufgebauscht. Und vor allem tatsächlich Sachen, die wirklich Nachrichten sind, äh, gehen teilweise unter oder wird gar nicht drüber berichtet, weil's weil einfach dann irgend 'n Chefeditor zum Beispiel sagt: „Ne, das bringt uns nicht genug Klicks oder genug Aufrufe, genug, äh, Views“, was auch immer, äh, weil's einfach nicht interessant ist, ne? Ähm, und das ist halt dieses dieses dieses Kurzlebige, dieses: „Es muss interessant sein. Es muss, äh, äh, äh es muss irgendwelche Emotionen vermitteln oder es ne, also, äh oder was Krasses sein.“ Und, äh, äh, deswegen zum Beispiel bei bei School-Shootings und so was, das wird ja eigentlich nur noch berichtet, wenn's wirklich große sind, weil die kleinen, da, die das das interessiert sich ja keine Sau für, ne? <sighs> S
Ja. Ja, okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. <snorts> Ja.
Schlimm, schlimm, schlimm.
Gut. <chuckles> Ja, gut, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ja. Das ist halt vor allem im Internet so, ne? Weil da alles da wird halt über Klicks und so was, äh
Mhm.
quasi der Erfolg von dem von der Nachricht gemessen. Und da sind die halt sehr darauf aus, dass einfach nur möglichst viel, äh, damit interagiert wird. Und ich glaube, das hast du bei halt so traditionellen Nachrichten nicht, weil die halt auch teilweise vom Staat bezahlt werden und da gibt's halt 'n Anspruch gibt's 'n Anspruch, den man an den hält.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Und beim Internet, da liest du ja nur den Titel und der ist halt irgendwie nichtssagend, aber trotzdem willst du dann da draufklicken, um zu wissen, was die jetzt damit meinen, ja.
Mhm. Ja, dieses ganze Clickbait. Also, es ist ja zum Glück in in in Deutschland ist das noch nicht ganz so schlimm, weil du zum Beispiel jetzt, ne, äh, äh, Tagesschau macht jetzt auch nicht unbedingt Clickbait und, äh, äh, man manche Sender berichten halt auch noch, äh, relativ neutral über Dinge, aber in Amerika ist es so schlimm. Da hast du ja wirklich etablierte, äh, Nachrichtensender, die wirklich eigentlich auch nur noch Meinungen, äh, äh, posten, äh, und als Nachrichten ausgeben, ähm. Ja, also, gra grade wenn du jetzt m
Ja, genau. Hm, ja. Ja. Echt? Okay. Auch so so was wie CNN und so was.
Ja, grade grade, also, zum Beispiel auch NBC und MSNBC ist, äh, 90 % nur noch irgendwelche Meinungen, äh, äh, von Leuten, die, äh, zwar über das aktuelle politische Geschehen zum Beispiel grade, äh, berichten, äh, aber eben immer ihre Meinung dazu geben, weil das halt authentischer auf die, äh, Zuschauer wirkt und die dann, äh, mehr Interesse dann sozusagen daran haben, als wenn du jetzt einfach nur runter ratterst, welchen Mist Donald Trump schon wieder, äh, äh, verbockt hat. Ähm
Grade, okay. Ja. Ja, okay. Äh, gut, ich finde es ja jetzt nicht auch falsch, da Meinungen mit einzubauen. Das ist ja also, das finde ich jetzt nicht schlecht, aber
Na, ich schon, weil N Nachrichten sollen ja neutral sein. Du Nachrichten hieß mal es gab mal 'ne Zeit und das war halt auch die Zeit, in der ich angefangen habe als Journalist, in der eine Nachricht bedeutete, dass es etwas ist, worüber zu berichten es wert ist, und zwar neutral. Ähm, wenn du wenn du, äh, für für alles für für Meinungen gibt es halt entsprechend Meinungssektionen. Es gibt Kolumnen, die du dann, äh, äh, äh, schreiben kannst. Aber eine Nachricht ist neutral, ist ist halt nur eine Nachricht. Es ist eine, äh, äh, eine Wiedergabe von Fakten, auch ohne Bias, was ja, äh, in Amerika auch nicht funktioniert, wo du ja eben Ne, sowas wie, äh, NBC und CNN sind ja eher eher demokratisch und Fox News ist natürlich republikanischer geht's gar nicht mehr. Und, ähm
Okay. Ja. Okay, ja. Ja. Okay. Ja. <chuckles> Sch ja.
d ne? Und und und und das das hat da gibt's keine Überparteilichkeit mehr oder sowas. Ähm, und das ist einfach das und das ist halt auch mit äh, äh, äh, n n mit die Schuld von von Social Media. Also das gab's vorher auch schon, aber Social Media hat's halt wirklich, äh, äh, äh, noch mal katalysiert, hat's halt jetzt vorangetrieben.
Ja. Ja, okay. Ja, das stimmt schon. Also, ich finde schon, dass es 'n kleinen Platz für Meinungen auf jeden Fall gibt, auch in Nachrichten, also, es kommt halt a doch immer darauf an, was das jetzt für Nachrichten, äh, sind, ne? Äh.
Mhm. Mhm.
Se sehr oft gibt's ja auch Nachrichten an Interviews und dann wird's natürlich auch die Meinung von haben von den Experten oder so so
Mhm.
die da interviewt werden.
Das ist es ja. Das gab's früher, ja, dass du dann Experten gefragt hast, gut. Heute sind die Experten einfach nur Leute, die 'ne Meinung haben, äh, da da da da lädst du zum Beispiel, wenn du jetzt, äh, äh, äh, halt über über 'ne neueste Bill von von, äh, äh, Donald Trump redest, dann lädst du nicht den den 'nen angesehenen politischen, äh, äh, äh, äh, Wissenschaftler oder so was ein, äh, sondern du lädst zum Beispiel Hans Otto von der Straße ein und fragst den, was der jetzt von davon hält, äh, äh, äh, äh, und gibst dem halt irgendwie 'ne halbe Stunde Sendungssegment und und und, äh, äh, dann diskutiert ihr da halt darüber. Oder halt jemand, der auch teilweise fachfremd na ja, die d, äh, d die Leute, die Zuschauer, die wollen keine Experten da sehen, die dann trocken, äh, äh, über irgendwas berichten. Die wollen Emotionen, die wollen echte Menschen. Das heißt, selbst wenn dann mal wirklich Experten da sind, sind das meistens dann eher die extrovertierteren Experten, äh, die natürlich dann auch, äh, äh, teilweise 'ne sehr kontroverse Meinung vertreten, äh, äh, äh, oder halt sehr vehement ihre Meinung vertreten, weil das halt interessanter ist, weil das mehr Klicks zieht.
Na ja. Ja. Ja, okay. Ja. Ja. Echt? Okay. Hä, aber das ist doch auch schwachsinnig. Ja. Ja, echt. Ja. Ja. Okay. Ja, hin das kann ich schon verstehen, aber ich k ich würde mir jetzt niemals 'ne Sendung angucken, um zu sehen, wie da irgendwer über irgend 'n Thema redet, der überhaupt nichts davon weiß, der überhaupt keine Ahnung davon hat. Also ich finde, selbst als Nachrichtensender macht das keinen Sinn. Ich glaube nicht, ah.
Na ja der derjenige hat ja in Anführungsstrichen Ahnung und weiß was davon, weil es ist ja ein Bürger, den das betrifft, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland, äh, äh, äh wäre das wäre jetzt mal 'n Beispiel soll ja das Bürgergeld abgeschafft werden und jetzt holst du dir halt 'n Bürgergeldempfänger in die Sendung und sprichst mit dem darüber. Wird ja in manchen Politshows tatsächlich sogar schon gemacht, dass du dann halt Betroffene einlädst, die dann darüber sprechen. Das sind keine Experten per se, äh, sondern es sind halt Menschen wie du und ich, die vielleicht auch nicht ganz die Eloquenz besitzen, um wirklich darüber zu reden. Ähm, aber sie besitzen halt die Emotionen, darüber zu reden. Und das ist viel wichtiger als der Wahrheitsgehalt oder die Expertise.
Ja. Ja. Ja. Hm. Ja. Ja. Ja. Okay.
Ja, ne, also es ist es ist es es kann einen eigentlich nur aufregen, was momentan in der Nachrichtenwelt abgeht, insbesondere eben in den USA. Und man kann halt eben froh sein, dass man, jetzt abgesehen von der Bildzeitung das in Deutschland noch nicht so schlimm ist.
<laughs> Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in den USA noch deutlich schlimmer ist als hier, ja.
Ja, eben, eben. Aber es war 'n interessantes Gespräch und ich bedanke mich dafür und wünsche weiterhin einen schönen Abend. Danke. Tschü.
Ja, ja ich mich auch, hat mich gefreut. Gleichfalls, tschüss.